あの、ま、毎日忙しい生活を送っておられるかと思うんですが、短時間で作れるご飯って、なんかこ、工夫とかですね、あのどんな風にしておられますか？
はい。 うん。 うん、あのね、これは、だいたい、あたし、あの、どんぶりものが多いです。
おお、はいはいはい。いいですね。
うーん、うーん、なんかこう、今、あの、ちょっと海外の方に住んでるんですけれど、だからあんまりこう、生鮮食品っていうか、こう、鮮魚とかね、いいお魚にはあんまり、こう、巡り合えないんですけれども、あの、凍ってる、あの、マグロとかはちゃんと、あの、手にね、入るので、そういうのとか結構活用して、どんぶりを作りますね。
うんうんうんうん。 うんうん。 うん。 はいはいはい。 うん。 うんうん。 うん。はいはい。 ああ、なるほど。あの、どんぶり文化って、あの、海外ですと、どんな感じでありますか？
うん。 うん。 うん。 うん、あの、あの、多分、あの、し住んでる場所とかによって違うと思うんですけど、私がね、あの、住んでいる近く、ここら辺では、ポケ丼、あの、ハワイのものですかね、なんか、こう、やっぱり、生のうん、あの、生のお魚の漬け丼みたいのですかね、要するにね。
うんうん。うんうん。 はい。 うん。 ああ、あの、うんうん。 うんうん。 あ、あの、ポキポキとかね、なんかよく、ときどき、うーん、ありますね。はい。
そうそうそう、そうです。うん、 ポキがね、あの、結構また流行り流行ってきまして、最近ここの、 美味しいですよね、ちゃんと、あの、お魚の味がついててね。
ああ、あれ美味しいっすよね。うん。あれうん。 うんうんうん。
<clears throat> うん。
具材とかは、その、マグロ以外にはどんなものを入れたりするんですか？
うーん、そうですね、だいたい、あのね、ま、結構マグロが多いんですけど、とりあえずマグロだと、あの、ちょっとぶつ切りにして、ほいで、あの、お醤油とあとみりんとお酒と、ちょっ、生姜とか入れてうん、あと、ちょっと小ネギを刻んで混ぜて、それでちょっと置いて、ほいで、そいで白い炊きたてご飯の上にかけて食べる しを、で、それ以外だと、あとはあの鮭ですかね、生鮭を買ってきて、 鮭でサーモンですよね。うん、うん、買ってきて、それをあの、こう、四角くこう角切りにするんですよね。うん。うんで、そこでこう、いろんな自分の好きな味付けを、こう、して、私はだいたいお味噌と、甘じ甘味噌とかに、こうそうなんですよ。味噌味噌味の、こう、鮭が好きなので、あのうん。
うんうんうん。うん。 はいはいはい。 うん。 うん。 はいはい。 うん。 うんうん。うんうんうん。 うんうん。 はいはい。 サーモンですね、うん。 うん。 ああ。はいはい。 うんうんうん。うん。 あ、お味噌ね。 うんうん。 あの、その、えっと、鮭は、加熱する？生ですか？
うん。 あのね、私が住んでるところでは、なかなかこう、生で食べれるような、あの、鮭がこう、あんまり、こう、手に入らないんですね。
はい。 ああ、そうなんですね。はい。
うん。だからあの、生なんですけど、加熱用の、あの、お魚を買うので、はい、だいたい1回こう、ぶつ切りに四角く切ったら、あんで、味付けでちょっとあのうん、味をつけたのを漬け置きですよね。味、漬け置きして、ほいで、その後こう、あの、オーブンでこう、焼いたりとかうーん、それかフライパンでこう、焼いたりとかっていう感じ。ほうでそのままそのね、あの、お、あったかご飯の上に乗せて食べるという感じですかね。うーん。美味しんですよ、すごい簡単だし。
うん。 ああ。 はいはい。 うん。 うん。味付けて。うんうん。 はいはいはい。うん。 ああ。 うんうんうんうん。 はいはい。うんうん。 ああ。 おいしそうだ。<laughs> あの、甘味噌だからちょっとなんでしょうね、北海道のちゃんちゃん焼きの、あの甘めの味噌みたいな感じの、ああいう、あの、しま、あれは白味噌かな、あの感じですか？
うーん。 ああ。 ですね、多分ね、あの、あんまりこう、北海道のそれもわかんないんですけど、でも、しろあの、お味噌のこう、タレってなんか白いご飯とすごい合うじゃないですか。<laughs>
うん。 うんうんうんうん。 うん。 うん。 合いますね、<laughs> 合いますね。
ほんほんとにもう、いっぱいこう何杯も白いご飯がいけちゃうぐらいのなん
<laughs> 確かに確かに。うん、うーん。そうですね、うん。
うーん、美味しいんですよね。うーん。だから、うんうん。結構あれかな。あの、やっぱり時短でね、短時間で作れるご飯って、やっぱり結構ちょくちょく、あ、今日ちょっと面倒くさいから、ちょとちょちょっと作りたいなっていう時があるんですよね、やっぱりね。うーん、だからそういう時に、こう味付けに、こうちょっと味付けをきつめに、濃いめにして、で、ご飯に合うような感じで、だからワンボールですね。
うんうん。 うん。 うん。 うん。うん。 うんうんうんうん。 はい。 うん。 うん。 うん。 はいはい。<laughs> はい。うん。 ワンボールですね、ああ。もう、白飯に合うという <laughs> のですね。
うん、うーん。 白飯に合うという、ほんとに美味しいですね、うーん。
はいはい。 うーん。あの栄養のバランスとかを考えたりとかされる点で、時短の中でもやっぱり、あの、栄養のバランス考えると思うんですけど、それでなんかではいかがですか？
うん。 うん。 うん、やっぱりあの、そうやって、あの、どんぶりものとかにするとどうしても炭水化物の方にが、多くなりすぎてしまうんですけど、なんで、やっぱりもう年齢的にも結構、あの、コレステロールの事とかを、ちょっと、うーん、ね、気にしないといけないことになってるので、そう、だから、こう、どんぶりものを作った時でも、食べる前にそのどんぶりを食べる前に、あの、サラダをとりあえず、まえうーん。
うん。はいはい。 うんうん、うんうんうん。 はい。 ああ、うん。 うーん。 はいはい。 うん。 うん。 うん。 ああ。 ベジファー、ベジファですね。<giggles>
うん、ね。ちょっと、そっちそれやっていかないとね。うーん。
うん、そうですね。うんうんうんうんうん。
うーん。
ちなみに、あの、その、たん時短で、こう、作れるもののためのローリングストックというか、そういう、あの、いつも常備してて、あっていう時に、もうこれ、チャチャっと、ややれるよっていうようなものとかで、いつも、こう、常備してるものとかってあるんですか？
うん。 うん。 うん。うん。 あるんですね。あの そうなんです。ほんとにそれこそ先ほど言った、あの、冷凍の、あの、マグロですかね。あれはもう、あの、近所にある格安スーパーみたいなところで、いい感じの、あの、小分けでちょっと真空パックに入ったものが、あの、お手頃の値段で売ってるんですね。
おお、あるんですね。うん。 うん。 ええ。 ああ、はいはい。 うん。 うん。 はい。 へえ。 あ、そうなんですか。はいはい。うん。
うーん、で、小さな、こう、切り身が、3個か4個入ってるのが、一袋で売ってるんですけど、それは結構、もうほんとにいつでも、もう、一年中、どうん、絶対、冷凍庫に入ってますね。1個は。
うん、うんうん。 うん、ふんふん。 ああ、そうなんですか。ふーん。あの、さっき、お味噌の話が出ましたけど、あの、いわゆる日本の調味料とかも、比較的、あの、普通に求められる感じですか？
うーん。 うん。 まあね、あの、ま、ちょっと行くところに行けばっていう感じですかね。うーん。やっぱり、こう、ん、近所に何軒かあるスーパーマーケットでも、全てでは買えないっていう感じですかね。うん、そん中の1個か2個には、ま、売ってるかなっていう感じですね。うーん。うーん。特にすうん。
ああ、なるほど。ええええ。 うんうん。 うんうん。ええええ。 うーん。ああ、そういうことなんですね。 ちなみに、あ、その短時間で作れるご飯と、それからちょっと、今日はじっくり時間も取れるから、その、腰を据えてというか、やろうかなっていうとこの、こう、配分とかっていうのって、なんか考える時とかってありますか？
うん。 はい。 配分とはどういうことでしょう？うん。
あの、つまりあの、時短、「もう、今日はちゃっと時短で作ろう」っていう時と、それから、「ま、今日はちょっと時間も少し余裕があるから、ちょっと手の込んだ料理しようかな」とかっていう、そういう、こう、ま、切り分けですかね。そんなの うん、うんうん。
うん。 うん。 うんうん。 うん。 ああ、なるほどね。け結構、くんあのね、もう、あの、私の子供ももう、お家をふ2人とも出てしまって、うん、今あの、旦那とふたりでくら暮らしてるんですね。で、だからもうほんとに、自由なもので、あの「ちょっと今日もう仕事で疲れたから、今日はもう何も作んないから」って言うと、もう、彼自分でこう、やってくれる感じで、だからそうなんですよ、ほんとに助かってるんですけど。うーん。だから、ほんとにこう、じゃあ時短で、「ま、今日面倒くさいけど、でもそれでも今日なんか作ってあげようかな」とか、「今日は何かこれが食べたいな」って自分で思う時は、ちゅちゅって作るんですけど。
うん。 ああ。はいはい。 うん。 うんうんうん。 はいはい。 うん。 うん。 うん。ああ、いいご主人ですね。<laughs> うん。うーん。うんうん。 うん。 うんうんうん。 うんうん。 うん。 うんうん。
あとは、こう、ま、普通にね、あのやっぱり自分で食べたいものを作りたいんですよね。旦那が、そう、なんか旦那が食べたいものよりも、自分が食べたいものを作りたいんで。ま
うんうん。 <laughs> そうですね。<laughs> うんうん。 <laughs> ご主人さんは、それにこう、合わせてくださるっていう感じなんですね？
そうなんですよ。彼もね、私があの作ったものは結構あの「美味しい、美味し」食べてくれるんで、そうな、ね。うん、だからこう、ま、自分が「あ、これはちょっと一手間かけるけど、今日は食べたいな」っていうものを作る時、うん、だから、ま、半々ぐらいですかね。うーん。うん。
うん。ああ、最高ですね。うんうん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 うーん、なるほどですね。
うん。
ちなみになんですけど、あの、いすま、先ほどいくつか例を挙げてくださったんですけどね、あの、忙しい方たち、あの、いっぱいおいでになると思うんですけど、あの、ま、うちもね、あの忙しい生活送ってますけど、例えば材料を、こんな材料でこうやってやるとお勧めだよって、ま、さっきも出たのもあるんですけど、それ以外でもなんか時短で、これはちょっと、うちの十八番だなとか、いいなってのってなんかお勧めありますか？
うーん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん、うんうん。 ううん、あのね、これもまた、あの、マグロのすん、繋がりなんですけすごいマグロ好きみたいになっちゃって話し 美味しいですからね、うーん。あのね、時短でこれはちょっと、あの、人が来た時にも出していいなっていうのは、やっぱり、あのうん、あのね、ポキ繋がりなんですけど、ほら、ポキポキ丼だと、あの、白いご飯、ちゃんとね、ないと食べれないじゃないですか。でも、白いご飯が、こう、ちょうど、こう、用意してなかった時とかに、あの、なんだろうあ、でも日本であんまりないのかな、あのね、コーンチップって、なんかこう、あのね、こう、サルサとかをに、こう、つけ食べるような国は、ね、うん。あれもね、結構いつもおうちにあるんですね。だからそれを、あの、ご飯代わりにね、あの、こう、それを、こう、とりあえず、こう、ベーキングできる、こう、鉄板の上に、こう、並べて、で、こう、味付けしたポキを、こう、のして、ほうそれでオーブンで、こう、ん、ちょっと焼くんですよね。高温で何分か。
うん、あぬうーん。 いや、でもマグロ美味しいですからね。 美味しいです、うん。 うん、うん。おお、聞きたい、聞きたい。うん。 はい、はいはい。 はい。 はい。 うんうんうんうん。 うん。 はい。 うん、うん。 うん。 ああ、はい、はい、はい、わかります、わかります。コーンチップ、はい。うんうん。 ああ、うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 はい、はい、はい。ううん。 うん。 はいはい。 はいはいはいはい。
で、それで、こう、ナチョみたいな感じで
なるほど。
うーん、そうするとお菓子みたいなんですけど、でもちゃんとメインに、ん、しても食べられるという感じ、で、それもやってますね。
うんうん。 うんうん。 いや、なんかこれあれですね、ビールとかあったらたまんない感じ。<laughs>
そうなんそうなんでございますよ。美味しい。うーん、そうなんでおつまみ系になっちゃうんですけどね。
そうでございますよね。<laughs> うーん、なんかマヨとかかけちゃったりとかしてね。<laughs>
そう、もうまさにほんと、その上にもなんかこう水菜みたいのとか。うーん、ちょっと。そうなんです。かけてとかね、美味しい、いろんなソースでこう味わえて、こう楽しめるので。うん、バラエティーがね、あの増えるって感じですね。
ああ！もうたまんないっすね。 うん。 うんうん。はい。 はいはい。 いいああ、あ、でもそのコーンチップはすごくいいアイディアですね。
うーん、そうなんですよ。なんかこう、ほんと、だからこう見た目も悪くないんで。こうね、特にこう上にサラダとか乗っけたら。だからこう、うーん、そうなんですよ。お客さんが来た時とかにも結構あの、あ、みんな結構喜んで食べる感じですよね。
うん。 うんうんうんうん。 うん、そうですね。 うん。 うんうんうん。うん。 あの、今アメリカとかで、あの、タコえっと、ドリトスとか、ん中に生野菜とか、あの、タコミートとか入れて、ぶにゃってあの、入れちゃって、それでシェイクとかして、って結構今流行ってるみたいですけど、なんか、あの、それの、あの、オーブン版というかね、あのなんかそんな感じですよね。う、うん。
うん。 うん。 うん。はいはい、はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 うん。うん。 そんな感じですね。 <chuckles> うん、でもちゃんとこうレストランとか行っても、であのちゃんとメニューとかにも載ってる感じになってきたんで。だから多分、ね、誰かが考えたのが、ちょっとちょくちょくこう広がっていったんですかね、結構あるんですよね。
うん。 うんうんうん。ええええ。 うわん。 うんうん。 そう、うんうん。なんかそういうのって、また今あれですよね、SNS とか、あの、で、すぐそういうのがバーってこう、いあの、一般の主婦の方とかがこれいいよとかって言うと、みんな知ってるみたいな、そんなのありますよね。うん。
うんうん。 うん。 うーん。 そうなんですよね。うん、確かにね、なんでもすっごい広まりますもんね、そういうのね。
うんうんうん。そうですね。で、逆になんですけど、もうもう主婦のプロとして、あの、時短の料理で、ま、ちょっとこれはやめた方がいいっていう時短の落とし穴とかってありますか？
うーん、そうなんです。 うん。 うん。 うん。 うーん、なんか多分あの炊飯器を使って作るなんかこうワンプッシュで全部こうね、炊飯器に入れちゃって、あの、で、ボタン一つでできるみたいなやつをね、何回か試したことがあるんですけど
うん。 うん。 ああ。 うんうんうん。 はいはい。 うんうん。うん。 はい、はいはい。ありますよね。うん。
うーん、なんかあたしのこう炊飯器が悪いのか、結構ね、こう、時間通りにレシピ通りにやってるんだけど、生煮えだったり、逆にこうグツグツになりすぎちゃったりで、だからやっぱ物にこう電化使ってる電化製品にもよるのかなっていう感じはね、しましたね。
うんうん。 うん。うんうん。あら。 ああ、うんうん。 うん。 うーん。 なんか、あの、あれですよね、あの、炊飯器でも、なんかあの、目的外の使用はしないでくださいとかって、ゆ言ってるとこもありますもんね。そもそも。<giggles>
そう。うん。 <chuckles> ですよ。うん、そうですよね。まさに、ふ本当にそんな感じで、で、結構こう、炊飯器もあんな使われ方をするとは思ってなかった。
うん、うん。 <giggles> 思ってもいなかったっていう。うん、うん、なんかね。いや、でも今日はあのいろんなバリエーションのあの時短料理とか、工夫を伺うことができて、すっごく楽しかったし、真似したいなと思いました。うん、はい、詳しい話ありがとうございました。はい、失礼します。
ええ、チーズ入れられたりとかね。してね。<chuckles> もう、うん。 うーん、ありがとうございました。